Oye, a mí lo que me da cud curiosidad de ti, ¿es saber cómo cómo gestionas este tiempo entre, una, tu trabajo, tu v tu vida personal y el estudio, no?
Ajá. Fíjate que, bueno, es que yo siento que muchísimas personas tienen como que esa idea, de que tienes que darle exactamente como que el mismo tiempo a cada una de las cosas y, pues, hay que ser sincero, la verdad sí está muy difícil. Está in incluso, se me hace que se me atrevería a decir que está imposible. Pero, por lo menos por lo a mí, por lo menos a mí me sirve muchísimo de que normalmente yo trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, a veces hasta las 4. Eh, tengo un un celular que es del trabajo y otro celular que es el mío personal. Lo que yo hago es tra tratar de separar, o sea, ya que llego, como algo, eh, ahorita sigo viviendo con mis padres y pues, me blo me pongo a platicar un ratito con ellos y así asá. Y ya resulta que más o menos, ponle que pasó 1 hora, en lo que terminé de comer y así, y ya checo, de que ¿sabes qué? No tengo ningún mensaje raro o no tengo algo así. Eh, lo que hago es que se bloquea tal cual el celular a las 4 de la tarde, bueno, más bien se silencia, es la palabra correcta. Y lo que hago ajá, exactamente, y ya después de eso empiezo a filtrar solamente mensajes, que si me me hablan, no sé, algo sencillito de que: "Oye, ¿sabes dónde quedó esto?". "Ah, okey, algo que no me va a costar ni 1, minuto", de que" ,"Ah, sí, mira, está aquí atrás". Pero ya ya si me hablan o que me digan algo de que: "¿Sabes qué? Me puedes ayudar con esto, o puedes venir ahorita a la planta o puedes hacer esto", eso sí, ya, ya, ya es punto y aparte. Lo Sí, exacto l
D es di súper difícil, ajá. <chuckles> Claro. Ah que bueno, ujú. Ah, bueno. Okey. Okey. Ajá. Ah bueno. Perfecto, pues, que ahí acabas, ¿no? Ya, okey. Ajá. Sí, ya no, oye, no te pases, ¿no? Pues, ya ya acabó, ¿o qué? Eso es ex es extra y aún así déjame pensarlo, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ya lo que termino haciendo es que tal cual, <chuckles> ignoro la mayoría de esas veces. Eh, y después de eso se lo lo, bueno, lo reparto en lo que vendría siendo, actualmente estoy estudiando una maestría y solamente la estoy estudiando en línea. Pues, ahora sí que ya estamos en 2025 y es súper común ya encontrar carreras así en línea que están muy a la mano, la verdad, y
No, está bien. <chuckles> Exacto y ahorita ya está la tecnología. <chuckles>
Sí, exacto. Y luego más que nada, pues, ya que ya no estás en, así físicamente, pues, te ayuda muchísimo que p cada que tú tengas oportunidad checas las tareas y todo eso. Y lo que yo hago
Sí, claro, no, lo hacen lo facilita demasiado, ¿no? Y justamente para empezar a equilibrar esas esas partes, ¿no?
Ujú. Sí, sí, sí. Y luego lo que yo hago más que nada es que siempre, o el lo que vendría siendo el gimnasio, siempre trato de todos los días, de lunes a viernes sí o sí, ya sábado a veces voy en las mañanas a a hacer un un ratillo cardio y así, ya luego me regreso.
Okey. Eh. ¿no? Ya es más día trampa. <chuckles>
Sí, algo Ajá, exactamente. Y pues la verdad lo que sí le dedico de las 4 a las 6 y ya regreso para mi casa, después de las 6 a las 7 y media, 8, es que le dedico totalmente a la al a la estu al estudio todo lo que pueda hacer. Y si necesito si necesito un poquito más de tiempo, yo no lo veo, no tengo ningún tipo de problema de que, ¿sabes qué? Eh, pues no sé, a lo mejor empecé a las 6 y terminé hasta las 8, no pasa absolutamente. O si nece necesito algo más de tiempo, también se lo doy. Eh, para mí, ahorita mi mi prioridad es el trabajo y lo que vendrían siendo el estudio. Y ya agarro para los fines de semana, más que nada, ya para salir. De que no sé, salir con los amigos a tomar algo, o tal vez una cenita, incluso conocer a alguien, eh, así es como, bueno, por lo menos así es como yo lo tengo dividido. No siento que le esté robando ning ni tiempo ni a algo, ni que me esté faltando tiempo, tampoco de otro lado. Y bueno, por lo menos eso es lo que a mí me ha funcionado.
Ajá. Perfecto. Ajá. Ajá. Ujú. Okey. Claro. No, claro, y de hecho creo que está bastante bien distribuido porque, bueno, eh, y bastante bien pensado porque incluso habría gente que no sé de repente hasta destinaba días, ¿no?, o sea, un día para esto, un día para el otro y también como que te vas desequilibrando y tal vez de repente ya hasta pierdes el foco, ¿no?, de justamente ahorita, ¿no?, que lo más, justamente, como decías, lo más importante es ahorita la maestría, ¿no?, porque, eh, no me ma me imagino que aunque tiene sus ventajas, este, ser, este, online, pues sí ha de ser de todos modos pesado, ¿no? <laughs>
Ajá. Sí, sí, sí. Sí, claro. También tienes sí. Sí, sí sigue estando pesada, y no te niego de que hay unos días de que llego y que digo: "No, no quiero hacer nada, no voy a hacer nada, nomás me quiero dormir", pero
Claro, sí, o sea, porque ya te llevaste la ahora sí que la la friega de del trabajo y luego para otra vez desgastarte un poquito ya la maestría es como que: "Ay". sobre todo, me imagino que es desgaste mental, ¿no?
Ujú Sí, sí, sí, más que nada, y justo eso que mencionaste de que, no, de que el de que le dedico días y así, sí lo intenté antes, fíjate, antes intentaba de que los lunes le iba a dar totalmente tiempo a lo que vendría siendo la maestría, de que los martes iba a terminar esto, de que los miércoles salir con no sé quién y así, pero no, la verdad yo no funcioné. Sí, yo no funcioné, yo soy más espontáneo de que si, ¿sabes qué? Hoy tengo tiempo de sobra y así asá, vamos. Lo que sí trato es que, por ejemplo, cuando ya llego, casi siempre que llego al gimnasio, eh, termino como que comiendo algo, como que me pongo a ver de vez en cuando así el celularcillo, no sé, unos TikToks, Instagram, etcétera.
Ajá. Exacto, ujú, pues no, ¿verdad que no? <laughs> Okey. Ajá. Mm, sí, pues, a relax, ¿no?, un momento para ti.
Sí, ajá, así algo, sí, algo leve y ya, me lo que hago es que ya me vengo para acá para la computadora, la prendo y todo eso, y lo que sí hago es que el celular lo pongo en silencio y lo volteo y lo dejo lejos, y ya, y pongo y pongo una alarma dentro de la computadora de que es de 2 horas, y esas 2 horas es full concentrado, tal cual, concentrado lo que quiero hacer y quiero terminarlo, y la verdad, hasta el día de hoy, me ha servido muchísimo esa, como que no tener esa distracción, eh, durante 2 horas, y casi siempre termino las tareas, o bueno, lo que sea que necesite en ese tiempo, y no me siento como que fatigado para después de eso si se me antoja: "Ah, ¿pues sabes qué? Vamos a jugar algo online ahí, un Fortnite, un lolcito o algo", y ya no hay no hay problema y pues la verdad sí sí sí me ha servido muchísimo.
Ajá. Claro, sí, sí, sí. Exacto. Ajá. Ujú. <laughs> Claro, claro, claro. No, y justo, bueno, no sé si lo a lo hayas, este, como investigado, ¿no?, este, como truco, tip, maña, no sé cómo le digas, <chuckles> este, porque justamente esto también, ay, ey, se me acaba de olvidar el nombre, ah, no, es es como tipo hiperfoco, ¿no?, activar el hiperfoco que justamente pones una meta clara de tal hora a tal hora y de hecho creo que eso también lo en algún momento lo dijo el Elon Musk, ¿no?, de que justamente no acabas las cosas porque no te propones unas horas en específico, ¿no?, si tú dices de esta hora a esta hora tengo para acabarlo en ese tiempo lo acabas o bueno, te acercas lo más que se pueda, ¿no?
Ujú. Sí, sí, sí. Ajá. Ujú. Sí, claro. Y, pues, a final de cuentas, eh, la verdad, siento que es una de las prácticas más sanas que he creado, porque, te terminas concentrando bien. Y luego como que ya sabes, y dices, ¿sabes qué? En este rango de tiempo tengo que hacer esto. Y tal cual, te termines concentrando casi ponle que tal vez no un 100%, pero, sí un 95% full a todo lo que da. Y bueno, por lo menos a mí me ha servido muchísimo, eh, no he tenido ningún tipo de problema con eso, eh, la verdad, puras cosas positivas, eh, me han pasado desde que empecé a practicar todo esto, que es más o menos como un añito. Y y pues, la verdad sí es es un muy buen consejo, que si te llegara a servir a ti o cualquier otra persona, la verdad te lo recomiendo ampliamente que lo intentes. Por lo menos inténtalo. Ya si no te sirve, porque, respeto totalmente que lo que a mí me sirve tal vez a ti no te sirva, eh, pero, es tal cual eso, como que tratar de de de usar otros tipos de cositas, otros tipos de herramientas que al final de cuentas todos somos diferentes y a lo mejor lo que te sirve a ti, no me sirve a mí y viceversa y te se respeta totalmente.
Ujú. Sí. Ajá. Okey. Sí, claro. Ujú. Sí, sí, sí. Y de hecho eso es lo interesante, ¿no? Que, como que justamente vas probando de una, o de otra, ¿no? Y de repente vas diciendo: "Okey, esto sí me sirvió. O sabes, a lo mejor puedo medio hacerlo más a mi estilo, ¿no? O o algo así". Porque incluso, fíjate, eso hasta lo he escuchado para justamente videojuegos, de repente que dicen: "No, pues nada más tengo de tal hora a tal hora para jugar". Y como justamente nada más tienen ese tiempo para, no sé, avanzarle a la historia o o ganar tantas partidas. <laughs> Pues, justamente como que también el desempeño empieza a subir, ¿no? Y de repente ya ganaste el el la victoria magistral, ¿no? En en en el Fortnite o yo que sé.
Ujú. Sí, claro. Mm. Okey. Sí, claro.
A diferencia de que, no sé, tuvieras todas las 7, horas para jugar, como que dices: "Ah, ya perdí. A ver la otra. Ah, ya perdí, la otra". <laughs>
Ujú. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. No, y hablando de eso, antes sí tenía como que esa costumbre de que, como no sabía cómo que repartir bien las cosas, y en aquel momento también tenía una pareja y así. No hombre, loco, hubo un momento donde literalmente prefería seguir estando jugando a ir a visitarla a ella, o de que yo hoy la visitaba y solamente 1, hora le decía de que: "Oye, ya me tengo que ir, que no sé qué, me pasó esto". Y me ella decía: "No, no te vayas, que no sé qué". Y yo le decía: "No, es que sí". Y me regresaba nomás a u entrar a Discord, a platicar con amigos y ponerme a jugar. O sea, no no me justifico, pero sí, sí llegué sí llegué a ese a ese punto de en algún momento de mi vida y pues, gracias a Dios ahorita ya no, ya ahora sí que pasó como a un hobby. Ya no ya no lo tengo como punto principal. Pero sí, o sea, al final de cuentas ese tipo de de actividades al terminan, no sé, te terminan haciendo demasiado ocio y la verdad es que todo en exceso es malo, pues, puedes hacer todo lo que tú quieras, pero pues, en tratar de no hacerlo en exceso y tal cual todo va a estar bien.
Ajá. Ujú. No. Guau. <gasps> <laughs> Sí, sí, sí, sí. Ujú. Ajá. Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí. No, claro. Y no, y totalmente entendible, ¿sabes? Porque justamente, ya sabes que todo esto desde la gestión de todo, ¿no? De de de vida personal, este, tratos con alguien y este tipo de como de acciones. Dígase dígase el celular, dígase jugar, ¿no?, eh, pues die tiene que ver mucho con la dopamina y todas estas sensaciones que te van generando, que obviamente cuando mientras más pequeña sea la partida, como por ejemplo, en Fortnite, que justamente lo hacen así porque, saben su trabajo. <laughs> Este, pues generan una descarga impresionante de dopamina al cuerpo que justamente, pues, casi casi que es como una una adicción, ¿no? Dígase cigarro, dígase, no sé, lo que sea, ¿no? Este que que <chuckles> ahí, por ejemplo, la que la que sufrió la las consecuencias fue fue tu novia, ¿no? <laughs> Pero, no, pero es totalmente entendible, ¿sabes? Sí. Ha pasado mucho.
Ajá. Ujú. Sí, sí, sí. Claro. Sí. Sí sí llegue ese punto, la verdad. Sí, sí, sí, sí. No, y y Sí, sí. Sí, sí, sí. No, y luego también yo siento que es importante, por ejemplo, ahorita que ya lo estás mencionando así, que por ejemplo, si yo siguiera teniendo perdem esa esa esa pareja y todo eso, sí es importante hasta cierto punto como que tratar de negociar, ¿no?, de que hay algunas veces que hay que ser sí hay que ser sinceros. Que el trabajo te termina consumiendo más tiempo, eh, por ejemplo, los estudios, en mi caso, de que hay veces que sí me termina consumiendo más tiempo, de que tengo que entregar algún proyecto, algún trabajo, algún código, etcétera. Y me termina una vez sí sí recuerdo que iba a salir con una con una persona y que me dijo eso de que: "Oye, ¿sabes qué? Nos vamos a ver a las 9, que no sé qué". Y yo le dije: "Ah, perfecto, creo que sí termino". Y resulta que no terminé y te y ese día era cuando se tenía que entregar todo. Entonces le dije de que: "Oye, ¿sabes qué? Eh, la verdad es que pasó esto, y esto, y esto". Y también es importante tratar de de explicarlo. Las cosas como son, ¿no? Porque pues mentir, la verdad nunca llega nada. Y tuve la mala suerte que en aquel momento, aquella aquella muchacha que iba a conocer, de que me dijo: "De que no, es que no te pases de lanza, que no sé qué". Ahorita le dije: "No, pues, espérame nomás un poquito más de tiempo". Le digo: "Dame chancita tantito más en lo que terminó esto y ya y ya pues, ahora sí que salimos". Y siento que que por lo menos tener como que, no sé, si decir, no sé si sea correcto decir como que tener esa esa forma correcta de explicar las cosas para que llegar a un acuerdo relacionado, ya sea a tu familia, etcétera. Y y pues nada, también que hay que hay que entender de que a veces no todo es perfecto y a veces tel te termina consumiendo más una cosa que de la otra y pues, está bien de vez en cuando.
Ajá. Ajá. Claro. Claro. Sí. Ujú. Okey. Híjole. No, pues no. Claro. Ujú. Ujú. Mm. Bueno. Ujú. Claro. No, sí, claro, y y y mira, ahí, por ejemplo, pues, tú tú estuviste perfecto, ¿sabes? Ahí yo ahí, por ejemplo, yo vi una red flag <laughs> de de parte de la chica, ¿no? Pero, pues, justamente, eh, sí sí y y no. <chuckles> Porque, justamente para bailar se ocupan 2, ¿no? Y para discutir igual se ocupan 2. Entonces, si tú eres el que dice: "No pues, es que oye" y explicarle bien y sí, no sirve de nada que la otra persona no escuche, ¿no? Ento también tiene que haber esa esa conciencia de la otra persona de s de saber escuchar, ¿no? "Ah ah, ¿qué te pasó? Ah, perfecto". Y tener ese esa empatía, ¿no? Sobre todo, ¿no? Porque sí puedes tú hablarle y despues, de que: "No, pues, ¿sabes qué? Ya no quiero salir contigo". "Ah pues, ¿sabes? De la que me salvé". <laughs>
Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. No, y también hay que hay, que ser sincero, ¿no? De que al final de cuentas, yo ahorita soy una persona que sigo siendo como que estudiante hasta cierto punto y tengo como que más flexibilidad para mis para pues, mis horarios así. No va a ser lo mismo, por ejemplo, si yo si yo fuera padre y tuviera a alguien, ahí sí ya es, sí sería muy diferente. Literalmente estudiaría li en mis ratos libres y así. Y ahorita sí le puedo dedicar como que tal cual unas cuantas horas a poder hacer así las cosas y así. Y y pues claro, o sea, ya depende como que cada una en en su etapa de la vida es muy diferente, por ejemplo, lo que yo estoy viviendo a incluso lo que tú puedes estar viviendo, o a o a otra persona cercana a lo que puedes estar viviendo. Y simplemente como que hay que aprender a a te a mantener como que ese equilibrio que hasta cierto punto a veces está difícil, pero, no es imposible. Entonces entonces, tal cual, hay que tratar de buscarlo.
Ajá. Oh, claro. No, justo. Claro, claro. Claro. Mm, totalmente. Sí, claro. Sí, claro. Y y de hecho y y de hecho justo lo lo acabas de mencionar con otras palabras, eh, que, eh, se me olvidó decirte hace ratito, que justamente es, esto de de las prioridades, ¿no? Como que muchos de repente empiezan como a no tener claras sus prioridades y justamente por eso es que llegan como a tener ese desequilibrio, ¿no?, de que: "Bueno, ahora, no sé cuánto dedicarle a esto, no sé cuánto dedicarle a otro, ay perdóname, se me olvidó que teníamos algo de esto, ay se me olvidó entregarte tal trabajo", y eso pasa por justamente no tener el bien el foco de cuáles son tus prioridades, ¿no? Y y justamente ahorita que el que que que, bueno durante toda la plática de hecho este, se nota que tienes bien clara, eh ya, como como haya como haya sido, ¿no? O sea, el camino que hayas recorrido, pero <chuckles> pero justamente hoy, hoy, hoy ya tienes claras las prioridades de que es primero mi escuela, ¿no? Después a lo mejor ya ahí va entre, eh, vida personal y y, este, y ocio, ¿no? Y pero justame y y y justamente está como estudio, trabajo, y ya ahí mitad y mitad tal vez, ¿no? Pero, justamente eso, me marcar las prioridades siempre es una una buena señal de que vas a justamente a tener un buen éxito, ¿no? Dígase éxito a nivel lo que sea, ¿no?
Sí, claro. Ujú. Sí, sí, sí. Sí, claro. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí, y luego, a final de cuentas, como buen mexicano que soy, eh, hasta que no me pasó algo que de plano me obligó a tratar de cambiar ese tipo de cosas, lo terminé haciendo, eh, pues ahora sí que espero que si te llega a pasar a ti, o cualquier otra persona le llegue a pasar, que trate de cambiar a tiempo y bueno, por lo menos encontrar como que un equilibrio para que todo esté bien relacionado a la vida personal, más que nada. Porque, yo siento que es lo más importante. Y pues nada, de vez en cuando uno está bien, otras veces está mal, pero pues, lo importante es seguir echándole ganas y y pues, no pasa absolutamente nada. Ahora sí, como diría mi abuelito, cero miedo y para adelante.
<laughs> Exacto. <laughs> Claro. Sí. <laughs> Ah, como el penta tambien. Y te iba a decir, est y te iba a decir, este, justamente, ¿no? Hay que tratar de que no, de no hacerle esos cambios hasta no estar al borde del precipicio, ¿no? Justamente.
Sí, claro. Y, exacto.
No, pues muchas gracias, eh, por haberme compartido todo esto, porque, la verdad me llevo una gran lección, ¿no? También de vida, porque uno sí, justamente sigue aprendiendo, ¿no?
Ujú, no, no te preocupes, al contrario, muchísimas gracias por haberme escuchado y, pues, ojalá pases muy buena tarde. Nos vemos.
Igualmente.